ไรเงี้ย อืม ก็เลยรู้สึกว่า เพื่อที่จะได้ คุย เรื่องที่แบบว่า มัน เอ่อ เป็น เอ่อ ใช้ เวลาแบบ ประสบการณ์ชีวิต หรือ ทั้งการ ตอนเรียนด้วย ตอนทำงานด้วย ไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเอนเอียงไปทางเพื่อนมากกว่า ค่ะ อืม แล้วอย่างคุณหมวกล่ะ?
อืม อืม อืม แปลว่าทางนี้จะต้องมีเพื่อนเยอะใช่ไหม คะ? อืม
ก็ค่อนข้างเยอะค่ะ
อืม
แล้วทางคุณหมวกเป็นยังไงบ้าง คะ?
อาจจะเป็น อาจจะเป็นตรงข้ามกัน ก็คืออาจจะชอบใช้เวลากับ ครอบครัว มากกว่า อ อืม
อือฮึ อ๋อ ค่ะ
ค่ะ ก็ จริง ๆ ที่บ้าน ไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้เลยค่ะ ที่บ้านก็จะมีความแบบว่า ค่อนข้างแบบว่า เอ่อ สนิทกันตั้งแต่แบบว่าเด็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ แล้วนี่ก็เป็นพี่สาวคนโตด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะสนิทกับแบบคุณแม่ อะไรอย่างเงี้ย อืม
ลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะ? ค่ะ อืม อ๋อ อ อ๋อ <chuckles> ค่ะ ก็เลยแบบสามารถแบบเล่าได้ทุกเรื่อง ไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
ค่ะ แล้วก็จะมีแบบ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็คุณแม่เขาค่อนข้าง วัย วัยรุ่นนิดหนึ่ง
ค่อนข้างสนิท อืม อืม อย่างงั้นไปเที่ยวด้วยกันได้เลย
ใช่ แล้วคุณพ่อก็แบบมีความแบบปล่อยด้วยระดับหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <chuckles>
อืม <chuckles> เออ ดีมากค่ะ
ก็เลยอาจจะแบบว่า คอมฟอร์ต ค่อยให้คอมฟอร์ตกับการแบบอยู่กับแบบครอบครัวมากกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ ก็เป็น เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะ <chuckles> ซึ่งแบบต่างกัน ค่ะ ค่ะ
ค่ะ อืม เราจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ใช่ แต่จริง ๆ ก็ชอบใช้เวลากับเพื่อนเหมือนกันนะคะ เพราะว่า จริง ๆ ก็จะมีบาง เรื่องที่แบบ บางเรื่องที่ เฮ้ย แชร์กับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อ ก็อาจจะไม่ได้ ไรเงี้ย มันก็จะต้องเป็นแบบคนวัย วัยใกล้ ๆ เคียงกัน อะไรแบบนี้ค่ะ
ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ก็ส่วนมาก ถ้าเป็น จะแชร์กับที่บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะ? อืม
อืม แต่ว่า ส่วนใหญ่ ใช่ อือฮึ ใช่ค่ะ ๆ แต่ว่าถ้าโดยส่วนมาก ไรเงี้ย ก็แชร์กับที่บ้านค่ะ
ค่ะ อืม
อืม
แล้วก็ ปกติแล้วเนี่ย ก็คือ ทางคุณหมวกเนี่ย แบ่งเวลาไหมคะ? ว่าแบบ แบ่งเวลาให้เพื่อนกับ ครอบครัว มีวิธีการจัดการเวลายังไง?

สวัสดีค่ะคุณบ้าน
สวัสดีค่ะ คุณหมวก
อา วันนี้ค่ะ ก็อยากจะแบบมาถามคำถามว่า ปกติอะค่ะคุณบ้านเนี่ย เอ่อ ชอบใช้เวลากับเพื่อน หรือว่าครอบครัวมากกว่ากันคะ?
ค่ะ ถ้าปกติ เลยแล้ว จะชอบใช้เวลากับ เพื่อน มากกว่าค่ะ
<gasps> อ๋อ จริงเหรอคะ?
อื้อฮือ ใช่ค่ะ เพราะว่า เพราะว่า เอ่อ กับครอบครัวเนี่ย ก็คือ ร เราเป็นคล้าย ๆ เป็นลูกหลง ซึ่ง แบบ แบบ gap ห่างระหว่างพ่อแม่เนี่ยเยอะเหมือนกันค่ะ ก็คือ จะไม่ค่อยสนิทกันเท่าไร หมายถึงว่า ม มันไม่ได้แบบสนิทกันเหมือนที่แบบบางบ้านเขาสนิทกัน ที่แบบว่าใกล้ วัย แบบไปเที่ยวกันได้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ
เพราะอะไรคะ? อืม อืม อืม
อืม ของ เรา แบบ เป็น

เหมือน นาน ๆ แบบไปทีอะ เป็น เป็นแบบ วาระ เช่น เราไปเยี่ยมญาติ ซึ่งพอดีเขาอยู่แบบริมทะเล แล้ว ก เอ่อ อยู่ เมืองทะเล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ไปกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะ อืม ปกตินะคะ มันไม่ได้แบบสนุกว้าว อะไรอย่างเงี้ย ก็แบบไป ก็ยังเพลิดเพลิน ได้ ตามอัตภาพ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม อืม อือ ๆ ๆ อือ อืม อ๋อ อืม อืม ๆ ค่ะ ก็ไป เพื่อแบบเช็กอิน อะไรอย่างงี้ <laughs>
แล้วทางคุณ หมวก ล่ะคะ? ใช่ ๆ ไม่ได้ไปเหมือนแบบว่า อ่า ร่วม กัน อ่า แล้วเราทำอาหารร่วมกันนะ อะไรอย่างเงี้ย จะ จะไม่ ค่อย จะไปแบบชิล ๆ อะ ถึงเวลากินก็กิน อะไรอย่างงั้นมากกว่า
อืม อืม เข้าใจค่ะ ก็ถ้าเป็นทางของหมวกอะค่ะ ก็ปกติตอนเด็ก ๆ จะไปเที่ยวกันบ่อยกว่านี้ค่ะ ก็ แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่แบบคุณพ่อพูดไว้ตั้งแต่เด็ก ๆ อยู่แล้วค่ะว่า แบบ เออ มันก็จะมีแค่ช่วงเวลาเนี้ยแหละ ช่วงแบบตอนที่ ยัง เรียนไม่จบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบ ก็จะได้ไปเที่ยวกัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วนอกเหนือจากนั้น ต่างคนก็ ต่างเที่ยวกัน เที่ยวแนวของตัวเองแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ คือหมวก ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ใช่ ๆ
แต่ว่าเมื่อก่อนถ้าไปบ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ก็เป็นแนวแบบพักผ่อนปกติแหละค่ะ แบบไปทะเลเหมือนคุณบ้าน เลย แล้วก็ไปภาคเหนือ ไปเขา ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ อืม แต่พอโตมาแล้ว เวลาเราไปกับเพื่อน เราไปแนวแบบไปต่างประเทศ ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ ค่ะ ค่ะ อ๋อ <laughs> พ่อแม่ก็บอกไปเถอะ <chuckles> อือ ค่ะ
อะไรแบบนั้น ใช่ เพราะว่าเขาเองเขาก็ไป มาแล้ว ตอนที่แบบเราเด็ก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ไปกับเพื่อน อะไรอย่างงี้ แต่ยังไม่เคยไปต่างประเทศกับที่บ้านเลยค่ะ
อา ค่ะ